Ne. <laughs> Der Philosophik phiker. Ja, ja der Philosophe, der hat gesagt, äh, öh, schlimme Dinge <laughs> der Keks, ja, äh. schl schlechte Dinge passieren, um schl so, dass schlimmere Dinge nicht passieren, ja?
<laughs> <laughs> <chuckles> Da bin ich der bin sehr dumm, ich kenne bloß den Keks. <chuckles> <chuckles> Okay.
Ja. Bad things happen to prevent worst things from happening. Schau dir's an. Na ja, hätte schlimmer sein können, oder?
Hm. Hm, na gut. Na ja.
Meinste?
Oh. Ja.
Stell dir vor du wärst in der Badewanne gewesen und auf einmal ist das wäre das ganze Ding runtergekracht, weil's schon morsch war.
Ja, ne das das wäre ganz schlimm. Ja.
Ja, siehste, siehste, also ja.
Das ka das kann ja noch alles passieren. E ich ich bin inzwischen so, äh wie kann ich sagen, es war ja nicht das erste Leck, okay? Wir hatten grade schon 1500 ausgegeben für die Badewanne, die getropft hat also der Hahn an der Badewanne. Und
<chuckles> Ja. Ja. Aha, aha. Aha. Mhm. 1500?
Ja, der hat uns total übern Tisch gezogen. Ach, das sind so Verbrecher, absolut Verbrecher. Ich habe den Fehler gemacht und hatte den nicht um 'nen Anschlag gefragt, weil ich dieselbe Firma sch schon beim letzten Mal angeheuert hatte. Da ist uns auch irgend 'ne also mein ganzes Haus fängt irgendwie an zu tropfen, das ist das gruslige.
Habt ihr euch 'nen goldenen gekauft? Ah. Mhm. Aha.
Aber jedenfalls beim letzten Mal, da waren die waren die ganz billig und deswegen habe ich die überhaupt wieder angerufen. Und dann hat er uns jetzt total übern Tisch gezogen.
Ja. Ja. Ja. Ja, der hat sich gedacht, das letzte Mal haben wir's billig gemacht, diesmal müssen wir das Geld zurück machen.

Ja, gehen wir haben Versicherung, ne? Aber im Großen und Ganzen, ich meine, mit denen, äh, das ist doch immer nur rumblödeln. Da sucht man sich die billigste Versicherung, nur weil man was braucht, ne? Und
Mhm. I ja, jetzt ist Jetzt ist ja so viel im Argen. Ey, ich ich kann doch keine Wände einsetzen. Ich weiß nicht, wie man eine Dusche einbaut.
Mhm. Warum nicht? Das ist nicht so, 'n. Ja, wahr.
Ne, na du bist gut. Ist nicht mein Ding, äh ja.
Na solche Dinge äh, siehst du ich sehe heutzutage gibt es jemanden für alles. Du rufst den an für dies, du rufst den an für das. Äh, Leute wissen nicht mal, wie man Nudeln macht, Leute wissen nicht, wie man dies oder das macht, die haben keine Ahnung mehr. Mh-mh.
Mhm. Ja. <giggles> Ne, ne. O Okay, ich Sagen wir mal so, also, ich weiß, wie man malert. Ich habe auch als wir das Haus gekauft haben, habe ich selber gemalert, aber ich stehe nicht auf einer Leiter und malere hier in 2. Stock hoch. Äh, äh, ich und Leitern geht nicht. Und mein Mann zum Beispiel, der weiß, wie's wie man diese Dry Wall einbaut. Und das hat er auch schon paarmal gemacht.
Ja. Aha. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Aha. <chuckles> <laughs> Mhm. Ja. Ja, und das ist nicht schwer, habe ich auch schon gemacht, habe ich auch schon gem
Ja, aber das sieht beschissen aus. Jedes Mal, wo er's gemacht hat, sehe ich genau, wo er's gemacht hat. Und dann
Mhm. Ja. Ja, dann dann bisschen, äh
heuere ich lieber jemand an, der das immer macht und, der das richtig macht.
Mhm, ja.